Sino naman 'yung tumulong sa'yo sa pagbabago at paano?
Mm. Ayan. Alam mo yun tumulong sa akin sa 'yan, sa pagbabago, 'yong nagpaaral sa'kin which is 'yong teacher ko no'ng second year. At paano? Ah, simula no'ng, ah, kinausap niya 'ko para, ah, parang kukunin niya 'ko, parang gano'n. 'Yong tutulong sa bahay nila, ganyan. So, doon. Doon nagsimula talaga.
Wow! Mm. Oh, okey. So, ano 'yon, ah, be parang ano 'yon, ah, parang kakaiba sa pandinig ko, ah. So, teacher mo siya. Tapos siya 'yong nagpaaral sa'yo. Wow! So, that's parang sacrifice na parang kapamilya na rin, gano'n. Ah, paano napunta ri paano napunta do'n? I i-kwento mo nga sa'kin.
Mm. <chuckles> Oo. Yes. Yes, gano'n. Mm. Okey. Ganito kasi 'yan. Bale kasi, um, ah, hirap din kasi talaga 'yong pamilya namin. Which is okey lang kasi para sa akin mm. Para sa akin kasi 'di ba parang siyempre bilang ikaw anak, gumawa ka na lang din ng paraan kung hindi ka kayang pag-aralin talaga ng magulang mo. So, ayun. Ginawa kong ginawan ko siya ng paraan. Medyo toxic din kasi 'yung pamilya ko, pero, ah, gano'n pa man, siyempre pamilya ko pa rin 'yun at 'yun nga. Ah, dahil 'yun 'no, mag-jump na lang tayo do'n sa, ah, 'yung kinausap ako 'nung teacher na sabi niya sa akin, eh, ah, "Gusto mo ba sa 'kin? Ah, 'yan, tutulungan mo lang ako sa mga gawaing bahay." Kasi nga hirap din siya gawa ng siyempre teacher, 'di ba? Marami siyang trabaho. So, 'yon. 'Yong gano'n lang 'yong ge gagawin ko, ganyan. Pumayag ako, pero bago naman ako pumayag 'no, may mga ikinonsider din ako tsaka may tinignan ako na alam mo 'yon, parang sign kung talagang, ah, parang okey sige, pupunta or parang ayan, magpapaano na ko, magpapaampon na ako sa 'yo, gano'n. So ayun, may mga kinonsider din ako na gano'n. So 'yun, after 1 week, ah, pumayag na ako na <swallows> tumira sa kanila. At okey naman kasi, ah, maraming nagbago sa buhay ko, sa totoo lang.
Mm, same. I can relate. Pag-aralin. Tama. Mm. Mm. Mm. Mm. <chuckles> Hmm. Okey. Hmm, ano-ano naman 'yung mga ano, pinagbago sa bu ah, I mean bago tayo pumunta do'n 'no. Ano ba 'yung unang pinaka u ah, gin ah, unang ginawa ng taong 'yun na, <smacks lips> ah, kumbaga nagpaisip sa'yo na, "Ah, iba siya. Tunay siyang, ah, gustong tumulong," ganyan.
Mm. M Ayun siyempre ako 'no, dahil no'ng time na 'yon kasi wala na rin akong pakialam sa pag-aaral ko sa totoo lang. Pumapasok ako nakatungo lang ako, natutulog ako, wala akong pakialam sa mga teacher. May pagkakataon pa na sasabihin sa'kin no'ng, ah, no'ng teacher 'yong teacher sabi sasabihin, eh, "Patawag mo 'yong magulang mo. Parang wala ka rin namang ano sa pag-aaral," ganyan. Siyempre ako ’no, ang inaano ko kasi do'n, ah, ay sabi ko parang ang ano ko do'n, "Bakit pupunta, eh, ba't ba't pa pupunta 'yong magulang ko, eh, wala ngang pake." Parang gano'n 'yong nasa isip ko since 'yun nga bata pa ako ganyan. Parang iniisip ko pinababayaan din ako ng magulang ko. So, lately ko na lang din napa parang na-realize na ito na nung nagma-matured na nga ako na, "Ay, okey. Gano'n pala kaya siguro, ah, 'yan. Ah, talagang hirap din sa buhay 'yung pamilya ko." Pero ganun pa man 'no, ayun nga so, ah, masasabi kong siya 'yung nagpabago sa'kin, yung teacher ko kasi, ah, 'yon nga no'ng napunta ako sa kanila, grabe! Grabe 'yong ano niya sa akin na may time na talaga na ayokong pumasok, pero lagi niya akong parang mino-motivate na araw-araw siya pumupunta do'n sa kuwarto ko. Sinasabi niya na, ah, "Kailangan mong bumangon." Ang ganda pa ng way ng pagsasalita niya talagang maaano ka. "Kailangan mo bumangon kasi 'di ba, ah, gusto mo ba na parang patunayan na lang kung ano 'yong sinasabi nila sa'yo?" Gano'n 'yong sinasabi niya sa'kin. "Gusto mo ba na wala kang marating sa buhay mo? Di ba kaya ka nandito dahil para makapag-aral, makapagtapos ka. So, dapat gawin mo yun." Oo. Mm.
Mm. Mm. Ah. Oo. Mm. Hmm. <chuckles> Mm. Wow. Ang bait naman niya. So, ano 'yan, ah, pag-aaral mo noong hindi, parang hindi ko na ano 'yun, noong high school?
Mm. Yes, high school. Yes, high school siya.
Wow. Anong ano, anong grade siya nag-start?
Ayan. Ano siya second year ako. So ayan, since, ah, second year hanggang makatapos hanggang nakapag-try mag-college, pero 'yon nga. Di ayon na, 'di parang siya 'yong nag-ano sa'kin eh, nag alam mo 'yon, nag-aano sa pagkatao ko dahil 'yon nga down na down ako. Tsaka no'ng tumira ako sa kanila kasi araw-araw akong nakaka-receive ng 'di magagandang salita sa magulang ko, sa mga kapatid ko na kesyo sasabihin nila sa akin na "Ay ayaw mo na kasi sa buhay na'tin kaya ka ganyan," hindi nila ma-gets na kaya ako, alam mo 'yon, kaya ako pumayag na parang sumama nga do'n sa teacher ko, is para matulungan 'yong sarili ko dahil alam ko na hindi niyo na hindi naman nila kaya talaga. So ayon 'yong inaano nila na feeling mayaman ako, mga gano'n. So 'di ba parang, grabe naman. Oo, parang ang dating. Mm.
Mm. Okey, sige. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Kasi ano nasa eh, poder ka na ng teacher gano'n. Ano 'yon paano paano ka pala nakuha ng teacher sa iyong mga magulang? Ah, sila ba nag-decide for yours, ay ikaw ba nag-decide for yourself?
Ay, okey. Ako, ako. Mm. Since marami nga kami, hindi na nila ako napigil. Ang sabi ko na lang parang hindi ko alam kung ilang taon ako no'n eh. 'Di ko sure kung ilan ako taon ako no'ng second year ako, pero parang mga 13 mga gano'n, magfo-14 not sure 'no, hindi ko sure, kung basta basta bata pa ako no'n. Pero 'yon nga 'no, parang no time kasi 'yon talaga ako na rin 'yong nagdesisyon para sa sarili ko dahil wala naman akong napapala, eh. Alangan hindi ako makapag-aral na maayos. Alam mo ba simpleng pagka pagbili ng manila paper, ng pagka nawalan ako ng ballpen ganyan, sinusumbat pa parang may iba pa siyang sinasabi na, "Ano ba naman 'yan paulit-ulit. Bili kayo ng bili ng ganyan," 'di ba? Parang bilang anak para ano ba naman 'yong bigay mo 'yong kailangan ng. Oo, hindi nila maibigay. So siyempre ako ano, parang yung eagerness mo na sana makapagtapos ka, na nabibili yung kailangan mo, so ayon 'yong naiisip ko. Since hindi nga nila mabigay kaya ang ginagawa ko nagbubulakbol ako. Ang ginagawa ko talaga ay hindi naman totally bulakbol kasi hindi naman ako naalis sa school, eh.
Ah, okey. Mm. Mm. Mm. Wow. Hayaan na natin 'yong taon, oo. Mm. Mm. Mm. Ah, yung mga magulang mo 'yong naggagano'n. Mm. Ah. Kumbaga ano, driven by their ano lang treatment sa iyo.
Oo, oo. Pero ang ginagawa ko, ah, ayan tinutulugan ko 'yong mga teacher, gumagawa ako ng paraan para alam mo 'yon, para, alam mo 'yon, para masabayan 'yong trip ng nanay ko na gano'n nga 'yong ano. Para kahit papaano mapansin nila ako. Pero 'yon nga, buti na lang, 'andiyan si ma'am, si si mother 'yong mother, mother ko 'to kung tawagin. So 'yon siya talaga 'yong nagpa, ayan, nagpabago sa buhay ko.
Hmm. Hmm. Hmm, okey. Sa ano ba sa, ah, noong, ah, nandoon ka na 'no, sa, ah, poder ng teacher na 'yon. Ano 'yong mga naramdaman mo? May hiya rin ba? May hesitations, ganiyan. Paano ka nag-adjust sa ano ulit, paano ba 'yong household nila? May anak ba siyang iba, gano'n? Paano?
Oo. Mm. Oo. Yes, eto nga. Eto 'yong nangyari 'no? Kasi 'yong may anak siya parang, ah, may anak siya magkakasunod kami ng age. Parang ako 'yong pinakapanganay pero sunod-sunod lang 'no? Tapos 'yong 'yong lalaki sumunod sa akin, 'yong babae bunso. Halos magka talaga ano para magkakapatid lang, pero 'yon nga, may attitude 'yong babae, 'yong anak na babae. Tapos 'yong asawa din nung teacher ko may attitude din. So parang, ah, tin tinest muna or parang tinry muna nila ako na kung hanggang saan ako, kung parang makakatiis ako ganiyan. So hindi nila alam 'no na talagang 'yong, ah, kakayahan ko sa bahay ay kakaiba kasi talagang lahat kaya kong gawin, eh. Natatapos ko 'yong mga gawain, natatapos ko lahat. Tapos 'yon nabilib sa'kin 'yong ano, 'yong, ah, 'yong asawa ng teacher ko. Kasi parang ang dating nga akala nila na, ah, hindi ko kaya 'yong mga gawain sa bahay pero 'yon talagang natatapos ko siya, oo. Mm. Pati nga 'yong pagkain ko sinisilip nung time na 'yon, eh. Pero alam mo ang naging sandalan ko rin do'n bukod do'n sa teacher ko 'yong, ah, anak niyang lalaki na hindi ko naman alam 'no na parang na ano na pala. <chuckles> Alam mo 'yong crush ba, ganyan. Para kaya pala gano'n siya kabait parang, "ay okey." Oo. Inamin niya naman nung huli, eh. Pero 'yon nga sabi ko naman kasi sa kanya na yung magkaka magkakapatid 'yong parang kapatid din 'yong turing ko sa kanya ganiyan. Ayokong magkaroon ng meaning or something na ano, pero, ah, kinausap ko din naman yung teacher ko about do'n na sabi ko nga. Ayun parang may something ganiyan sab pero sabi din naman ni mother "Hayaan mo lang kasi, ah, siyempre mga bata pa naman kayo," ganiyan. So parang inspirasyon lang naman, eh. So okey lang naman sa kanya. So 'yon sila parang sila yung naging sandalan ko 'tsaka 'yun nga 'pag may mga project or something talagang sila nagpu-push sa akin tinutulungan ako nung anak niya, ganiyan. Tapos hanggang sa do'n na parang nagbago na 'yong pananaw ko sa pag-aaral. Tapos gusto ko na dire-diretso siya hanggang sa sabi ko, "Ay sige, magka-college din ako," na sabi ko, "Ay sige, para ide-diretso ko." So 'yon 'no, talagang, no'ng time na 'yon ay sabi ko, "Desidido na ako," na okey after no'ng ano ng high school ko ganiyan college, pero 'yon nga, ah, mayro'n na namang pagsubok. <chuckles> After no'n nung high school ko. So, nakakalungkot lang. Mm.
Mm, so parang ano ka na. <chuckles> Mm. M M Mm. M 'Yong asawa? 'Yong lalaki, asawang lalaki? Parang magiging ano, pabigat ka lang gano'n. Hmm. Hmm. Yie, yie. Crush ka niya. Ah. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Oo. Pero at least 'no, talagang, ah, yung pagkupkop niya sa'yo noon sa bahay niya bale ano yung naging bunga nito? 'Yung naging result naman.
Hmm. Oo. Mm. Siyempre malaking ano 'yon sa akin 'no? Parang naging, ah, steppingstone din sa'kin 'yong gano'n 'yong pagtira ko sa kanila kasi sa tingin ko parang pakiramdam ko 'no parang nasa malayo na rin ako. Parang malayo na 'yong napuntahan ko dahil 'yon nga hindi na gano'n na toxic 'yong napuntahan kong lugar, ganyan. Tapos, ah, saglit lang naman sila parang sumama 'yong ugali sa'kin since nga parang kinikilala pa nila ako, gan'yan. Tapos, ayun. 'Yon nga no'ng nakapag-college ako akala ko na sabi ko "Hala, ang sarap pala mag-college," ganiyan. Tapos 'yon nagkaroon nga ng pagsubok na 3 months lang ako nakapasok ng college kasi 'yong nanay ko parang hindi na siya tumigil sa pagme-message sa'kin, sa pagcha-chat siya sa'kin niya sa'kin na sabi niya sa 'kin na, ah, tawag dito, ano ba sabi niya na, ah, "Dapat hindi ka na nag-college." Ganyan, ganyan.
Mm. Mhm. Ah, bakit? Hmm. Ay, 'yon 'yong sinasabi niya sa 'yo na tini-text niya?
Mm. Dapat, oo. Sabi niya, "hindi ka na nag-college dapat ano na lang," ah, tawag dito, "nag-TESDA ka na lang or nag-TESDA ka na lang para mas mabilis." So parang ako bilang anak 'no? Dahil 'yon nga uto-uto ako sa kanila, eh, gan'yan, eh. So alam mo hindi rin naman kasi ako nakakapasok sa school ng maayos so, kinausap ko 'yong teacher ko no'n sabi ko nga eh "Mother, ayan puwede bang mag-ano na lang ako TESDA na lang ako?" ganyan. Pero ayun sumama 'yong loob ng teacher ko kasi hindi na naman sa akin, sa mga magulang ko kasi 'yon nga naka-3 months na ako sa college, masaya naman ako, eh, nakakapasok, pero no'ng huli napansin nga ng teacher ko na, ah, iba na. Iba na 'ko so, ayun. Ayun na naman do'n nagsimula na naman 'yon 'no. Pero awa ng Diyos 'no talagang iba rin talaga si Lord gumawa ng ano 'no dahil after ko naman no'ng ano no'ng TESDA ko, nakapagtrabaho ako agad. At 'yon talagang masasabi ko na, ah, kung hindi dahil do'n sa mother ko, ah, alam mo 'yon? Na wala ako sa posisyon na 'yon at siyempre paano nalang kung wala siya hindi siya dumating sa buhay ko. Siguro mas malala yung na alam mo 'yon? Narating ko or parang yung nangyari sa buhay ko.
Ba Nagtrabaho ka na? Mm. Mm. Hmm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, pero ano 'yun, parang pinursue mo pa rin 'yung ano, yung pagte-TESDA mo? Hindi ka na, nagpursue nung course mo no'n sa college?
Mm. Mhm. Oo, nag-push na lang ako sa TESDA kasi para wala na din masabi, ganyan. Kasi may time na pumunta rin do'n 'yong nanay ko sa bahay ng teacher ko. Na, 'yon, hiyang-hiya ako, as in hiyang-hiya ako. Kasi, tapos umiyak ako non, sabi ko hindi sabi ko sa nanay ko, hindi ka ba hmm. Kasi nga gusto niya na nga makapagtrabaho ako, kasi 'yong mga kapatid ko mga pabigat talaga, as in. So, di ba parang, ang dating sa alam mo 'yon, parang ginawa nila akong retirement plan, tsaka parang investment na, "Kailangan tulungan mo ako dahil tapos ka na," ganyan. So ayun. Mm.
Mhm. Mm. Ah, talaga? Bakit? Ba't, a Ah. <chuckles> Oo. Hmm, okey. So, ano rin pala naging mabigat oo, naging mabigat rin 'yong ano, challenge tsaka 'yong pasan-pasan mo nung ano. Imagine bata ka pa no'n talaga kung ituturing 'no, na talagang ano pine-pressure ka ganyan.
Ang lungkot 'no? Oo. Mm. 'Yung totoo, mm.
Eh Kam kamusta naman no'n, no'ng ano, no'ng, siyempre pumunta 'yung mama mo do'n sa ano, teacher. Eh, ano na 'yung naging ano non, discussion n'yo?
Mm? Ay, ayun. 'Yon na nga, pagpunta niya do'n, siyempre, ah, sabi niya, "Ano ako kakausap do'n sa mother mo?" Kasi nasa loob pa no'n si mother nakaharap sa laptop niya. Tapos, sabi ko, "Ma, 'wag na okay naman eh." Sabi ko naman din na, ah, "Oo, mag-te-TESDA na lang ako. Tsaka nakapag ano naman na ako, register na ako sa TESDA. Tsaka ayun, papasok na lang ako next next month." Ganyan. "So bakit next month pa?" Ganyan, ganun talaga siya, 'yung atake niya bhe. Oo, na dapat ngayon na parang ganun. So sabi ko, "Ano gagawin ko" pero parang ano na lang, ah, ah, 2 weeks na lang 'yung kailangan parang bunuin bago ano. So ayun, at least naman, nakaano 'no, kahit papaano 'yong sinabi 'yun nga, kinausap ko siya. Mahinahon naman siya, humarap din sa teacher ko, at 'yon, in-explain niya rin naman kung anong estado ng buhay 'yong meron kami. Pero siyempre, 'yong teacher ko, kahit sabihin mong humarap siya ng maayos dahil professional siya. Hindi niya nagustuhan 'yong gano'ng ano sa akin ng magulang ko, dahil para sa kanya mm, para sa kanya, ginagamit lang ako ng nanay ko, ng pamilya ko gano'n. So, siyempre, sa akin 'no, parang nalulungkot ako kasi nga gano'n 'yong ano sa akin ng magulang ko. At ayun, di ba, parang ang dating lang, ah, siyempre dahil nga nandiyan 'yong mother ko, ganyan. Si Mother Gigi, ah, parang naanuhan niya, parang naano niya din 'yong, alam mo 'yong mental health ko nung time na 'yon. Siya din 'yong ano eh, parang gumamot, ka pati na din 'yong anak niya. So, malaki talaga 'yong tulong nila sa akin, mm.
M Mm. <chuckles> Grabe naman. Oo. M M M 'Yung treatment. Mm. M Mm. Wow. Oo. So, oo. You found a mother in the form of a teacher, ganon, oo.
Yes. Yes, sobra. Kaya ngayon pag naiisip at ano talagang nami-miss ko siya. Siyempre yun, naiiyak ako pag ano, ganun. Kasi siyempre 'di ba parang
Eh, kamusta na ba kayo? Yung relationship niyo?
Yes, ng teacher?
Ah, oh.
Ay, okey kami. Solid kami. Tapos 'yun nga nakakaiyak lang din kasi no'ng time na mm, no'ng time na 'yon nga na-broken din ako do'n sa ex ko, tapos gano'n din kasi 'yong nangyari sa kanya naghiwalay sila no'ng asawa niya tapos, siya 'yong nandiyan para din alam mo 'yong damayan ako. Ansabi ko, "Mother hanggang dito ba naman eto, eto na naman tayo. Parang tayo pa rin 'yong magkasama," ganyan. Pero ayun talagang pinagdadasal ko din talaga na, ah, humaba pa 'yong buhay niya, 'tsaka 'yong mas makabawi ako do'n sa kabutihan na binigay niya sa 'kin. So, ayun.
Parang mother mo pa rin siya hanggang ngayon? Hmm. Hmm. Hmm. Eh, kamusta na kayo ngayon? Ano yung mga ways mo naman na ano, para pasayahin siya?
Mm. Iyan siyempre ano 'no yung may mga okasyon talaga. Halimbawa, birthday niya, talagang importante sa akin 'yon. Lagi ako nag bumibili or hindi naman siya humihingi ng materyal talaga na bagay, pero para sa akin talaga binibilihan ko siya ng mga puwede niyang isuot or something gamit na ganyan, na puwede niyang magamit sa school. So, ayun, 'yan talaga gusto ko siya pinapasaya sa gano'n.
Mm. Mm. Wow, 'tong talagang ano, ah, ah, mahal na mahal mo siya kumbaga, ah, mother figure mother figure na talaga 'yong treatment mo sa kanya, oo, at bibihira lang 'yong ganung tao, ah.
Ye Oo naman. Grabe. Yes. Oo. Oo naman. At ayun 'no, uy, maraming salamat 'no sa pakikinig sa'kin.
Mm. Maraming salamat rin sa napakagandang kuwento mo. At hanggang sa muli, paalam.